Ừm, bạn ơi bạn, thiệt sự á nha là hiện tại mình cũng đang rối bời luôn đó. Tại vì á là cái mối tình cũ trước của mình á, thì mình cũng đã chia tay, gọi là, 3 tháng trước rồi. Thì cái khoảng thời gian đó thì nói thiệt với mình á là nó cũng không quá lâu, nhưng mà nó cũng, gọi là, không quá lẹ, để mà mình có thể là bắt đầu mối quan hệ mới. Tại vì mình á thì cũng là con người mà, mình cũng rất là muốn được yêu thương luôn. Nhưng mà nói gì nói, bây giờ á khi nói tới cái việc mà bắt đầu lại một mối quan hệ mới, hẹn hò lại đó bạn, nó khiến cho mình, kiểu như là, không có đủ, gọi là, sao ta? Chưa có dám bắt đầu lại.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi bạn. Không đủ kiên nhẫn ha. À.
Đúng rồi, ý là không có đủ cái niềm tin hay hông có đủ cái s tình yêu để có thể bắt đầu lại. Nhưng mà mình vẫn muốn được yêu đó bạn, thế thì không biết là bây giờ mình phải làm như thế nào ta?
<chuckles> Có nghĩa là bạn vừa chia sẻ á là bản thân bạn thì cũng muốn cảm nhận lại những cái cảm xúc, rồi những cái, a, sự yêu thương, đúng hông? Nhưng mà do là cái sự tan vỡ từ trong quá khứ khiến cho bạn cảm thấy là hơi lo ngại khi mà bắt đầu lại vào cái mối quan hệ, tại vì bạn sợ là nó lại rơi vào cái vòng lặp cũ, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, thực sự là như vậy đó. Nó khiến cho mình mình sợ bị tổn
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, sợ bị tổn thương. Ờ, ô kê, thì cái, ơ, ừm, nỗi sợ của bạn á là nó cực kỳ là phổ biến luôn nha. Thì hầu như á là mọi người đó thì rất là hay khi mà bị tổn thương, mà bị tổn thương nhiều lần quá á, thì có xu hướng là, kiểu, đóng lòng mình lại luôn. Nói chung là rất là khó để mà họ có thể, gọi là, cởi mở nè, rồi, ờ, coi như là mình mở lòng để mà mình đón nhận thêm những, a, điều khác vô nữa. Tại vì và nhất là khi á mà, kiểu, ơ, bạn chia sẻ đó, là bị, ơm, kiểu, tan vỡ này kia thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng yêu thương của mình rất là nhiều luôn. Nhưng mà hổng biết nha, bạn có thể nào chia sẻ cụ thể hơn một xíu là những cái, ơ, khía cạnh nào trong cái mối quan hệ cũ của bạn á là dẫn tới cái vấn đề chia ly hông? Có nghĩa là, ừm, tại vì sao? Nguyên nhân, a, là do đâu?
Ừ. Đúng rồi. Ừm, hiểu nha. Thật ra nha, vì mình nói sương sương về cái mối tình đó đi, thì mối tình là cũng hơn 4 năm á bạn. Ừm, thì đối với mình nha, mình là một người vẫn đang là sinh viên thôi, ờ, thì mình thấy cái việc mà tính bằng năm, mà bắt đầu là con số 4 như vậy, nó cũng rất là lâu, là dài rồi. Nấy cũng có một cái sự kết nối nhất định. Nhưng mà cái vấn cái vấn đề ở đây đó bạn là cái mối tình này nè, mối tình yêu xa, à, nó lại cấn ở chỗ này nữa. Thì, có nhiều người nói là "Ơ, thế thì bây giờ trong 4 năm đó yêu xa thì cũng chưa chắc gì là kết nối như là 1 năm ngoài bình thường." Nhưng mà thực sự đối với mình, nó hổng phải là như vậy bạn. Tại vì á là mình tụi mình gọi điện nói chuyện với nhau, nhắn tin hằng ngày, à, gọi điện video call hoặc là gọi điện bình thường hằng ngày luôn. Đó, là thành ra mình thấy cái sự kết nối nó cũng gọi là dữ dằn rồi đó. Nhưng và cái vấn đề nha là
Ừm hừm. Ôi, lâu quá! Ừm, dài đó chứ! À! Ừm. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi, trong 4 năm liền luôn hả bạn? Ờ.
đúng rồi, nó cứ liên tiếp như vậy, liên tục như vậy đó bạn, nó cung cũng rất là thà vui và hạnh phúc. Và, 1 năm á là mình sẽ ráng, à, mình bay ra, mình gặp là 2 lần 1 năm, đó. Thì, à, nói chung là cũng có cái sự gặp gỡ nhất định ừm, nhưng mà, nói chung là vào 3 tháng trước đó bạn là cũng như là một bình thường thôi, một cái đợt mình bay ra để mình, gọi là, ờ, kết nối mình thăm rồi mình đi chơi chung với nhau nè thì người và người vậy nó cũng vui bạn. Nhưng mà cái vấn đề đó nó cấn lắm. Tại vì thường thường những cái chuyến đi như vậy nó phải là những cái cảm xúc vui. À, bởi vì được gặp nhau sau một khoảng thời gian dài mà. Nhưng mà cái chuyến nó tồi tệ cực kỳ luôn đó! Tại vì đó là khi mà mình ra nha, thì bạn đó cũng rước mình như bình thường thôi và cái lúc đó thì trời nó cũng hơi se lạnh rồi, cho nên là bạn đó mặc cái áo à, cái áo mờ hoodie, à, cái áo có cổ đó bạn. À, mình cũng hông có để rồi cho tới khi nha, mình xuống xe đi đúng rồi, nói chung là mình cũng che lại rồi, nhưng mà xuống xe khi mà bạn đó rồi về tới nhà đó, bạn đó cởi cái áo hoodie ra thì mình tá hỏa, mình bàng hoàng á bạn! Cái cổ của bạn đó toàn là vết hickey thôi. À, cái thật sự là <tsk> thấy được cái cảnh đó mình mình đứng người luôn bạn, đứng người luôn cảm giác như là cả thế giới như sụp đổ ấy bạn, mọi thứ hóa điên với mình ngay lập tức luôn! Thật sự là như vậy. Bởi vì mình đang tính là ra ngoải là với một cái tâm thế là vui để chơi, đúng hông bạn? Để được y gọi là, kết nối yêu thương nhưng mà không biết tại sao mà nó khiến cho mình, kiểu như, cảm giác là, ờ, mình không ở, không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa luôn á bạn. À, và cái thứ 2 nha, là người đó là người ta làm như vậy với mình rồi và người ta đá mình đó bạn, chứ không phải là mình là người được nói lời chia tay chia tay luôn đó bạn. Nó cấn tới vậy đó.
Ừm, rất là hay đó chứ! Ừm. Ừm, cũng đều đặn. Ừm, ừm. Hiểu. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Có cái nón, đúng hông? <gasps> Trời đất ơi! Ừm. Có nghĩa là ờ, có nghĩa là như bạn chia sẻ là cái việc mà cái, ờ, người đối phương của bạn làm như vậy là họ cố tình làm như vậy để mà chia tay với bạn hay là như thế nào?
Ừm. Ừm, thật sự mình thấy là như vậy luôn. Tại vì á là nói gì nói cái việc mà chia tay là bạn người ta có người mới, là mình hông biết là tại sao người ta có? Thì cái này mình hông biết nha. À, nhưng mà cái vấn đề là trước đó thì mình cũng đã nói chuyện với nhau về tương lai rồi, tại vì khi mà yêu xa như vậy đó là phải có một cái con đường chung, đúng hông nè? Phải có ít nhất là một khoảng thời gian nào đó để mà có thể là cả hai, ừm, <tsk> cùng ở chung một thành phố hoặc là cùng ở chung một cái ngôi nhà chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà không có tìm được cái tiếng nói chung trong cái việc đó đó bạn. Tại vì mình á thì, ờ, ở đây thì cũng có bố mẹ, có gia đình, có bạn bè và có thể là có sự nghiệp trong tương lai nữa, có sự phát triển nhiều hơn. Thì khi mình đi ra ngoải thì bắt đầu lại từ đầu, cũng khó và bạn đó cũng như vậy. À, chưa ai đủ can đảm để mà mình nỡ bỏ cái đó đi. Cho nên bạn đó làm như vậy để mình mình có thể dứt ra ngay lập tức, nhưng mà thiệt với bạn đó nó bị đớn á bạn. Ờ.
Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm. Đó là một cái cách rất là tàn nhẫn ha, có thể nói là ừ, có nghĩa là nếu như mà trong trường hợp đó thì, ừm, tất nhiên là yêu xa rồi nhiều vấn đề và cái việc mà mình cảm thấy không hợp nhau thì, ờ, sẽ có những cái thử thách nhất định trong những cái, ơ, kiểu, ơ, tình yêu khác nhau, ơ, ở mọi cặp đôi luôn. Nhưng mà đó là một trong những cái cách mà mình đúng là mình chia buồn với bạn, tại vì cái cảm giác chắc là nó rất là đau đớn, và nó cũng rất là tổn thương luôn á. Ờ, nhưng mà không biết, ơ, từ những cái từ cái hôm đó đó thì, ờ, ừm, ừm, ừm, có nghĩa là hai người cắt đứt với nhau và có bao giờ mà bạn có một cái lúc nào mà bạn ngồi lại và bạn tìm cách để mà, gọi là, vá lại cái cái cái tổn thương đó chưa? Nghĩa là bản thân bạn đó là đã làm những cái điều gì để mà, gọi là, chữa lành cái tâm hồn của mình? Để mà mình có thể sẵn sàng đón nhận tình yêu hơn, hay là nó chỉ là mỗi ngày trôi qua như vậy thôi và bạn hông có tìm cách để mà bạn vá nó lại hay như thế nào hết?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, hiểu. Thật ra nha, thì ngay lúc đó đó bạn là mình cũng choáng váng như vậy và thôi là mình cũng đi liền ngay lập tức, mình đâu có còn ở đó đó làm cái gì nữa. Thì thật ra là mình cũng đã mình nói là mình cũng sinh viên thôi, mình cũng hông có quá nhiều tài chính, thì cái những cái hôm còn lại đó bạn, kiểu như 3 hôm còn lại, ờ, thì là mình ở khách sạn ở ngoài và mình đi, gọi là, đi đi đi dạo cái thành phố với một chính bản thân mình thôi để có thể là suy nghĩ và tìm lại cái, gọi là, chính bản thân mình, đúng hông nào? Được trò chuyện với chính bản thân mình. Thực sự là cái cái, ưm, cái mối quan hệ hiện tại là á, lộn, cái mối quan hệ vừa qua và cái chuyện vừa xảy ra nó là như thế nào? Tại vì mình chưa kịp định hình luôn mà bạn. Như mình nói đó, mình ra với một cái tâm thế là "Ờ, vui vẻ, vui chơi.", chứ chưa có chuẩn bị định hình là đây là cái cuộc là chia ly hoặc là chia tay bất ngờ như vậy. Ừm, đó, thì, ờ nói chung là đi như vậy thì cũng cũng không cũng không nguôi ngoai được gì mấy. Chung là chỉ mút xúc xíu thôi và cho đến khi mình quay về nhà đó, ừm, thì cũng trộm vía may mắn là mình có mấy đứa ng bạn ở bên. À, chung là cái một cái nhóm bạn đó, ừm, là gồm 3 đứa thôi bao gồm cả mình nữa và hai hai bạn nữa đúng rồi, nói chung là có thể chia sẻ được, có thể, gọi là, mọi người đưa cho mình cái hướng giải quyết được. Nhưng mà thật sự đối với mình nha bạn, thì nó cũng nguôi ngoai được phần nào thôi, bởi vì là, ừm, mình là người trong cuộc thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cái cái trong kẹt nó đang có gì thôi bạn. Đó.
Ưm, ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. An ủi, chỗ dựa. Ừ. Ừ. Mình hiểu. Ừm, ừ, cảm xúc nữa. Đúng rồi, chỉ có người trong cuộc mới có thể là cảm nhận được nó rõ thôi, đúng hông? Còn thiệt sự mà chia sẻ với mọi người, những người xung quanh chỉ nghe thôi, chứ hông có mà sống trong cái cảm giác đó được. Ờ, vậy thì, hổng biết nha, như bạn nói đó thì là cái mối tình đó là cái mối tình yêu xa đi, thì trong trường hợp mà bây giờ mà bạn, ơ, muốn có một cái mối quan hệ mới, một cái tình yêu mới đó, thì, ờ, cái việc mà yêu gần, nó có phải là 1 cái yếu tố mà bạn cân nhắc là nhất định phải có hông? Tại vì bạn sợ là bây giờ nếu mà yêu xa nhiều khi là lại, a cái cái cái nó lại, ừm, gợi lại cho bạn cái nỗi đau đó, bạn cảm thấy yêu xa nó có quá nhiều trắc trở rồi và cái tổn thương, nên là một trong những cái yếu tố đầu tiên là bạn tìm kiếm là một cái người nào đó mà ở gần bạn và không có cái khoảng cách về địa lý hay không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra nó cũng sẽ tùy đó bạn, ví dụ như nha, có nhiều trường hợp yêu xa lắm, có nghĩa là yêu xa ngay từ đầu và yêu xa là đã gần rồi mới xa. À, thì ở đây đi
Ừm, gần rồi xa, ừm.
Đúng rồi, nếu mà gần rồi xa đó thì mình cũng sẽ cân nhắc cái vấn đề là, ờ, sẽ có thể tiếp tục được, tại vì đã yêu gần lúc đầu rồi, đúng hông nào? Và cái vấn đề nha, yêu xa với mình thật sự nó cũng là một vấn đề thiệt, nhưng nếu người ta có cái cam kết là trong vòng bao nhiêu đó và sẽ có thể, ờ, là s sắp sắp xếp sao cho hai đứa, ừm, có một cái sự gần nhau hơn thì mình thấy cái vấn đề đó c cũng ô kê, còn nếu mà nh như mơ hồ như cái mối tình trước đó bạn thì thật sự là mình sẽ cũng không dám, gọi là, bước vào.
Đúng rồi, hiểu nhau rồi. Ừm! Có nghĩa là ở đây thì mình thấy á là bạn có một cái sự nhận thức rất là tốt luôn á nha, có nghĩa là bạn không có đổ lỗi cho cảnh hay là gì hết đâu, mà bạn chỉ bạn có thể nhận thức được rất là rõ là cái việc là, ừ, yêu xa hay không yêu xa thì cái vấn đề là ở cái, ừm, cái cái người ừm, bản thân mình nè, và cái người kia có sẵn sàng cam kết và có nghiêm túc trong cái mối quan hệ này hay không, đúng hông? Thì với cái tâm thế như vậy đó, thì mình nghĩ á là bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để bạn có thể hạnh phúc trong những cái mối quan hệ sau, tại vì là bạn rất là lý trí nè. Có nghĩa là bạn hiểu được á là cái yếu tố quan trọng ở trong cái, a, một cái mối quan hệ mà nó thành công là như thế nào? Thì bạn hãy, ơ, tự tin về cái điều đó ha. Và chính vì khi mà mình đã tự tin vào cái khả năng á mà, ờ, gọi là, nhìn nhận vấn đề của mình nè, và cái khả năng, a, chọn người của mình. Ví dụ như bạn nói đó là cái mối quan hệ trước bạn cảm nhận được là nó có vấn đề nó cấn cấn, rồi nó mập mờ, nó không có cái gì cụ thể thì bây giờ á bạn cố gắng bạn tỉnh táo hơn xíu. Đó, bạn chọn cái vấn đề hông phải yêu xa yêu gần nữa, và cái vấn đề là cái người đó á, ừm, thể hiện cái sự cam kết với bạn như thế nào. Và một khi mà bạn đã, ơ, cảm thấy yên tâm rồi nè, ừ, bạn tìm hiểu được là, ừ, cái người này mình chấm rồi nè, nó đạt được những cái, gọi là, gọi là, tiêu chí. Bạn cảm thấy mình yên tâm khi ở bên người này, cam kết với mình rõ ràng và chứng minh cho mình thấy bằng hành động đó, thì là bạn sẽ bước vô cái mối quan hệ với người này. Thì mình cảm thấy đó là những cái bước đầu tiên để mà bạn có thể, gọi là, tiến tới với cái mối quan hệ mới nếu bạn muốn thôi ha.
Vậy hả? Đúng rồi. Ừm. Hợp lý. Ra vậy. Ừm, ra là vậy, có nghĩa là hiện tại là phải, gọi là, lý trí hơn, đúng hông bạn? Xuyên nhìn, gọi là sao ta, suy xét và nhìn nhận kỹ càng hơn khi mà bắt đầu mối quan hệ, chứ hông phải như xưa, hông nhỉ? Ừm, hiểu. Ủa, nhưng mà bạn ơi cho mình hỏi nha, tại vì mình đã bị, gọi là, phản bội như vậy rồi đó bạn, thành ra cái lòng tin bây giờ hiện tại của mình nó nó khó mà đạt được lắm, vì hiện tại mình không thể nào tin ai được như hồi xưa nữa rồi. Thế thì hông biết là bây giờ phải làm như thế nào để mà, gọi là, xây dựng niềm tin từ từ vậy ta?
Ừ. Kỹ chút xíu. Ừm, chứ hông có cảm tính nữa. Ừm. Ô kê, hổng sao, có nghĩa là nếu mà bạn mất niềm tin đó hoặc bạn có thể nói á, bạn có thể cởi mở với cái người mới luôn, bạn có thể nói là hiện tại em có một cái vết thương lòng hay như là thế nào đó, em là một người, ờ, có thể là em tin anh nhưng mà em chỉ tin bao nhiêu đó phần trăm thôi. Và hổng có sao, đừng có tự trách bản thân mình á là tại sao mình không thể nào tin người này hoàn toàn được. Ờ, tại vì á là một cái người mà thật sự yêu thương bạn á nha, là sẽ rất là kiên nhẫn và sẽ sẵn sàng để mà chứng minh được là mình yêu thương bạn và sẽ dần dần lấy lại cái lòng tin của bạn, khi mà người ta sẵn sàng muốn ở bên bạn. Đó, nên là bạn cũng đừng trách bản thân về cái vấn đề là tại sao mà mình không thể lấy lòng tin ngay lập tức. Cái lòng tin đó là nó sẽ dần dần nó được gầy dựng lại khi mà bạn ở bên một người khiến cho bạn cảm thấy là an tâm và an toàn thôi ha. Nên là bạn cứ, a, đó, như là mình nói đó, bạn cố gắng tìm được một cái người mà phù hợp với mình nè, rồi là bạn cảm nhận được là cái người này cho mình cái sự an tâm, rồi an toàn, rồi từ từ á khi mà ở bên nhau đó, thì tình yêu nó lấp đầy rồi thì cái niềm tin nó cũng sẽ được xây dựng lại từ từ thôi. Đừng có áp lực bản thân là phải, ờ, tin liền hay là như thế nào hết. Đó, bạn thấy như vậy nó có ổn hông?
Ừm. Ừm, mình thấy ô kê nha, có nghĩa là ở đây là nói thẳng ra ngay từ đầu, đúng hông bạn? Tại vì lúc đầu đó mình cứ nghĩ là nói như vậy đó, ờ, mình sợ là người ta sẽ bỏ đi luôn, nhưng mà nếu mà bạn nói như vậy thì chắc cùng cũng phải cho mình một cái, gọi là, được thử đi ha, để có thể là nói ra thật lòng, tại vì cái gì chân thật á thì nó cũng sẽ hợp lý hơn, đúng hông, đúng hông bạn? Thay vì là, gọi là, giấu kín đó. Ừm, hiểu nha, trời ơi thật sự á là mình cảm ơn những cái lời khuyên của bạn rất là nhiều luôn á. Sau khi mà nghe được những lời chia sẻ của bạn á, mình thấy là, à, cái việc mà, gọi là, hẹn hò lại á thì chắc là phải tìm hiểu, ừm, kỹ càng hơn cũng như là yêu bản thương bản thân của mình trước, đúng hông bạn? Đúng rồi, kỹ càng chút xíu. Ừm, thật sự cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha.
Giao tiếp, ừm. Đúng rồi, thử xem như thế nào. Ừm, đúng rồi. Ừm. Kỹ càng chút xíu. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, không có gì đâu nha bạn, thì chúc bạn là thật là may mắn trong cái con đường tình yêu sắp tới của mình ha!
Kê, bye bye.